Oh oke, kalau itu sih mungkin, eee, lebih ke postingan teman ya, lebih tepatnya itu Instagram sori ins Instagram story karena kalau dari algoritmanya, eee, Instagram-ku ya ketika aku buka explore, itu tuh sebenernya banyak banget postingan tentang, mmm, lowongan kerja sih sebenernya. Jadi kan kalau algoritmanya sendiri sebenernya menyokong aku untuk segera, eee, apa sih apply apply apply sebenarnya. Jadi, eee, lebih ke postingan teman-temanku sih, Kak.
Iya. Oke oke, paham banget sih, Kak. Nah terus, mmm, pernah nggak Kak, ketika misalnya kan Kakak udah merasa tadi kan membandingkan diri dan Kakak mungkin agak tertekan nih dengan beberapa postingan dari teman Kakak. Nah biasanya, mmm, Kakak itu kayak menenangkan diri terlebih dahulu atau segera menutup sosial media atau apa nih, Kak, yang Kakak lakukan gitu ketika, mmm, Kakak menemui hal ini tadi nih? Aku agak penasaran, Kak.